Oo, totoo 'yan, tsaka ano ha nasabi nabanggit mo rin po na ano na 'yong barangay niyo is active sa mga ganyang ano events or ano programs. Sana ano 'yong ibang barangay din like katulad dito sa amin, sana 'yong barangay din namin is maging ganyang ka-active. Like 'yong meron silang mga ino-offer na programs para sa mga kabataan like Tesda 'yong mga ganyan. 'Yong mga training na after ng training is meron kang NC II may national certificate kang matatanggap kasi 'di ba 'yang national certificate is puwede mo 'yang ipang-apply abroad. Hindi kasi 'yan katulad 'di ba totoo like 'pag kahit nga, oo.
Mm. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Oo, yun nga. Nakakatawa ano tingnan mo sa abroad kinukuha pero sa Pilipinas hindi.
Hindi ,oo totoo, tapos 'di ba ano parang ano nag-training ka lang tapos ilang araw lang 'yon puwede mo na siyang gamitin pag, ah, pa-abroad pa-apply 'di ba, hindi katulad dito sa atin magbubuno ka ng ano ng ilang taon. 'Di ba bubuno ka ng ilang taon para tanggapin ka ng isang kumpanya. <chuckles>
Oo, oh totoo yun. Oh, ho. Oo, kasi yung ano. Kuwento ko lang 'no yung ate ko kasi um, nag-ano siya NC II ng caregiving 'no, pero hindi mo naman magagamit yung NC II na yun sa Pilipinas, sino ba naman yung matanda na aalagaan mo dito na babayaran ka 'di ba. So ang ginawa niya nag-apply siya sa ibang bansa, ayon nakuha siya 'no, so 4 na taon na siya do'n mm.
Mm. Mm, mm. Totoo, totoo. Mm, mm ,mm. Oo.

Mm, kaya ang ganda rin ng ano ng mga 'to ng mga program sa TESDA, 'tsaka sana'y ano, maging ano rin magkaroon din ng mga seminars. Para diyan sa ano, sa family planning. Para maging aware din 'yong mga ano, 'yong mga kabataan and 'yong mga pamilya na ano, na dumadami nang dumadami 'yong anak, 'di ba? Para maging aware din sila kasi mahirap na nga 'yong bansa natin, eh, tapos parang anak ka pa ng anak. Parang gusto mo bang ma-experience nung anak mo 'yong na-e-experience n'yo? Parang gano'n, oo, totoo. Kaya sana is ano, mas magkaroon ng mga ganong programs. Parang mas maging aware tayo. Yan, parang ano mai-share din natin yung knowledge sa iba. Mm.
Oo. Oo, oo. Mm. Yung oo, yung kahirapan, di ba? Mm. Alam mo Oo, alam mo, um, kahit na maraming mga mahihirap, no, um, kung talagang pagsusumikapan, um, may posibilidad din naman na magtagumpay yung mga taong ito, 'no, oo. Basta'y huwag tayong magpalugmok kung kung nahihirapan man o sa hirap, kailangan talaga bumangon at para magtagumpay.
Mm, mm. Totoo. Na umasenso. Mm, tama. Mm. Mm. Totoo. Totoo, 'tsaka dapat i-ano natin sila, i-encourage natin sila sa mga positive words. Huwag panay nega. Totoo 'yon. So, ayan, maraming salamat. Napakaganda na naman ng ating napag-usapan. Maraming salamat, ika'y mag-iingat, paalam.
Oo, oo, oo, oh 'yun nga, 'di ba? Oo. Oo, 'yun salamat, maraming salamat din, 'no. Oh, sige. Paalam.